À, bạn ơi bạn, cho mình hỏi cái này nha. Là hổng biết đó, là bạn nghĩ màu sắc của quần áo đó, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn như thế nào ta? À.
Ờ, đúng là mình cũng khá là quan tâm đến cái, á, vấn đề màu sắc của quần áo khi mà mình, ờ, mặc mỗi ngày đấy nhá. Kiểu đôi khi thì mình vui vẻ thì mình sẽ thích chọn những cái màu sắc kiểu như là nó sáng sủa một chút ấy. Đấy, kiểu như thế.
Ủa, vậy hả? Ừm, ra là vậy. Ủa, nhưng mà nhưng mà theo bạn như vậy nha, là màu sắc như thế nào gọi là sáng sủa ta? Ừm.
Ừm. Ờ, thường thì mình sẽ ưu tiên những cái gam màu kiểu như là màu trắng này, màu be này, rồi thì những cái màu pastel này. Ờ, đó. Màu trung tính một chút, hoặc là có thể là hôm nào đó mà thích chơi trội đi, thì hẳn những cái màu cam, màu đỏ, màu vàng. <laughs> Đấy. <chuckles> Đấy.
Ồ, rất trung tính. À! <laughs> Wow! Hợp lý, nói chung là ngày bình thường thì sẽ những cái màu cũng sẽ dễ dàng phối đúng hông bạn? Cà kiểu như là bắt đầu màu trắng, màu be, tuy nhiên thì nếu mà cái ngày nào đó là cảm thấy là hứng quá, cao quá, cao cao cao mood quá là tự nhiên là sẽ thêm những cái màu nó hơi nổi bật một chút xíu. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, hôm nào mà thích ng kiểu, nổi bật đấy, thích kiểu nổi bật là là là sẽ thi mặc những hẳn những cái màu tươi hẳn luôn, chóe luôn, kiểu thế.
Ừm. <laughs> Ừm, hay quá! Rất là cháy đúng hông? Thế thì có bao giờ mình nghe bạn kêu mặc màu cam nha, mình cũng thấy lạ lạ đó, thế thì không biết là có bao giờ bạn mặc cái màu xanh neon chưa ta? <laughs>
Ừm, ừm. À, chưa. <laughs> Ví dụ như là xanh lá cây thì cũng có nha, nhưng mà màu neon thì là cũng hơi khó phối đồ ấy bạn, cho nên là mình cũng chưa dám mặc. <laughs>
<laughs> Ừm.. <laughs> À, hiểu, hay quá! Với là xanh lá cây vẫn có. Ơ, thế thì bây giờ cái màu cam đó mình thấy cũng rất là khó phối đồ nè, không biết là bạn sẽ thường phối như thế nào với cái màu cam ta?
Ừm. Thực ra cái vụ tố của màu cam chọn cam đào, đỏ đào một chút thôi. Phối với cả cái chân váy đấy. Ở trên là ở dưới thì là chân
Ừm. Ờ.
Đừng đấy, vì cái áo màu cam là nó nổi nhất rồi. <chuckles>
Ừm, nhưng là cũng